Eu narrei todas. Então então beleza, olha, você me falou
É, um perfume é muito bacana, perfume muito chique.
Perfume, é. Entendi, então, beleza. E aí você me deu essa dica de pérola, né. Eu não tinha me atentado a isso não, hein.
Pérola é muito bonito também. Ou um um brinco ou um colar de pérola também, não é, se ela usa brinco pequenininho, pode comprar um colar de pérolas pequenininhas.
Tá, maravilha, maravilha. Então, vou contar com
É um presente bem feminino.
eu vou contar com esse seu conselho, né, pensando em não estourar o orçamento, então, maravi maravilha. E assim hã?
Aham. Sim. Mas você vai comprar um presente até o quê? Uns 100 euros?
Não, então, pode ser pode ser, no mo no momento eu nem estava pensando não, era mais para frente né, mas <laughs>
Mais para frente como? Mais caro ainda?
Não, mais para frente que eu digo não "não atualmente".
Ah, tá. Mas
Eu não estou pensando em comprar atualmente, entendeu?
Ah, sim, não vai comprar no Natal não?
Olha, não sei, será que esses 3 não não já considera para o Natal não? <laughs>
Não, com certeza, por isso que eu disse, em vez de ter dado os 3 de uma vez, podia ter deixado 1 para dar no Natal, o anel.
<laughs>
Olha, ela ia ficar feliz só com o o calendário do advento.
Não, enten Mas eu não consigo me me controlar, entendeu, se eu compro um negócio desse, eu não conseguiria esconder e me controlar.
Ah, sim.
Então, mas olha, beleza, então o que que você me sugere para o Natal?
Ah. Eu te sugiro, ou colarzinho de pérola, é bem significativo.
Uhum.